Iya betul sekali. Mmm, kalau kamu sendiri pernah gak, mmm, merasa harus minta maaf, tapi malah gak jadi gitu? Terus apa alasannya?
Bena pernah. Eee, ini lebih ke pasangan karena, mmm, terkadang kalau misalkan kita mau meminta maaf s eee, kita harus, eee, berfikir dan kad terkadang kita harus, eee, <tsk> apa ya namanya, eee, mulai be pro kontranya, jadi siapa yang lebih salah <chuckles> namanya seorang istri ya, siapa yang lebih salah, siapa eee, siapa yang memulai itu sering juga menjadi pertimbangan. Kalau misalkan akhirnya si pasangan yang yang memiliki skor lebih banyak <chuckles> biasanya saya saya mengurunkan untuk meminta maaf.
Oh, iya betul betul betul iya. Iya betul. <chuckles>